Kesinlikle öyle. Aslında güzel bir e yani bilinçli bir ebeveynle, eee, zaten eğitim öğretim ailede başlıyor, okulla devam ediyor. Eee, böyle bir şey olsa e çok e çok ama aslında kesinlikle dediğin gibi yine bu eğitim sistemine, eee, patlıyor. Bir at at yarışı gibi yarışın içindeyiz. 1. olan, eee, şöyle, bu sene hiç gördün mü bilmiyorum sosyal medyalarda, gerçekten 20.000'e giren insanlar bile hep açıkta kalmışlar.
Hı hı. Ha ha. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hah, hah. Ha ha. Hı hı. Hah, aynen. Hı hı. Hı, tabii. He he. Hı hı. Evet. Ha ha. Evet, evet, farkettim. Üniversitelerin doluluk oranları doksan dokuz- yüz olmuş. Nereden baksan hani boş bölüm, üniversite kalmamış çok fazla. Eskiden çok boş kalan bölümler olurdu aslında. Hani Türkiye'nin doğusundan batısına dolmuş ve dediğin gibi, hani, öyle, 10.000-20 yapan insanlar açıkta kalmışlar. Hani, artık nasıl bir yarış dönüyor veya hani, nasıl bir ortam varsa, hani, gerçekten çünkü 10-20.000 yapmak bizim zamanımızda bayağı iyiydi yani. Hani tıp tıp yazardın, diş diş diş yazardın. Hıh, hı hı.
Hı hı. Gerçekten de. Evet, direkt tıpa gidiyordun Evet.
Eee, yani bu tarz durumlardan dolayı da çocuklar hani hep sıralama, yani, hani isim cisim değil de kaçıncı oldun? Hani, sanki artık bizim barkod numaramız kaçıncı olduğumuzla ölçülüyor gibi oldu, değil mi? Ne dersin?
Hı hı. Olmaz mı? Bir de aslında, emm, zaten çok fazla eşitsizlik var. E, bir de mesela özel okula giden, eee, çocuklar var. Noktaları, notları fazlasıyla şişiriliyor. E, bir özel okula gidenle devlet okuluna giden arasında, e, bayağı bir fark farkı oluyor. Tabii ki de ekonomi farklı biliyorsun her ailede farklı. Birçok insan özel ders alıyor. Eee, e, şimdi insanlar nasıl aynı kulvarda yarışsın ki?
Hı hı. Ha ha. Hımm. Ha ha. Ha ha. Hı hı. Hı. Doğru, doğru. Ha ha, ha ha. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hah, hah. E, tabii yani burada haksız rekabet var. Şimdi birisi günde 3 defa özel ders alıyor. Fiziği, kimyası ayrı. E, en basitinden mesela özel okula gidiyor. Notları orada şişiriliyor. Atıyorum 90 aldığı zaman 100 diye giriliyor sisteme. E, diğer çocuk da, diğer okuldaki çocuk 40 kişilik sınıflarda altlı üstlü, dersi zar zor dinliyor. 50-60 alıyor hakkıyla alıyor. E, o 50-60 olarak giriliyor yani açıkçası. Hiç öyle 1 puan bile arttırılmıyor aslında. E, bu da adaletsizlik yapıyor açıkçası. E, hani, zaten özel okulların fiyatları şu anda milyonlara ulaşmış. Hani öyle herkes, her aile de yollayacak güç de değil açıkçası ki bence buna gerek de olmaması lazım. Ya özel okul ne ki? Yani eğitim, her yerde eğitim olmaması gerek olması gerekmiyor mu aslında? Ne dersin?
Evet. Evet, maalesef. Hı hı. Evet. Maalesef. Maalesef öyle.

Selam, merhaba.
Merhaba, naber?
İyidir, sen nasılsın?
İyiyim sağ ol, teşekkürler.
İ ya, geçenlerde düşündüm de şimdi yaklaşık olarak bak 7 yaşından itibaren eğitim hayatının içerisindeyiz. Hat yirmi yirmi beş, hani, hatta üzerine uzmanlık yapıyorsak daha da, hani, 30-40'a kadar. Eğitimin gerçekten yaşı olmadığı kesin ve bu kadar hayatımızın hani en az 4'te 1' ini kapsayan bir, hani, eee, yaşam biçimi, bir, eee, hani bir faaliyet diyeyim açıkçası. Bir ton aslında hatalarla dolu, değil mi? Ne dersin? Yani eksiklikler var, değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Hı hı. Çok, olmaz mı? Çok çok büyük eksiklikler var. Emm, aslında bu eksiklikler hem aileden de kaynaklı oluyor hem eğitim sisteminden de kaynaklı oluyor. Belki öğretmenlerden. Eee, birçok da devlet açıkçası diye düşünüyorum.
I hı. He he, he he. Hıı, hı hı. Hı hı. Doğru. Yo, sana katılıyorum bu konuda. Yani açıkçası, hani, çok, eee, ge ülke çapında, dünya çapında bir faaliyet aslında bu eğitim sistemi. Dünyanın her yerinde olan bir şey ve tabii ki de her yerde o kadar, hani, iyi stabil gideceği tabii ki de, hani, söylenemez. Çünkü s bu çok, hani, haya çok hayali bir şey olur aslında ama, hani, en azından benim dikkat ettiğim en önemli şey eğitim sistemi çok geriden geliyor. Yani sanki 100 yıllık 100 yıl önce neyse şu an sanki oymuş gibi hissediyorum ama onun dışındaki her şey çok hızlı gelişiyor. Mesela yapay zekâ hayatımıza gireli 5 yıl oldu. Hani ben şu anda yapay zekâsız mail dahi atmıyorum açıkçası. Yani önce bir oraya atıyorum. Hı hı.
Hı hı. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle, kesinlik Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Değil mi? Değil mi? Ben de direkt direkt hani, eee, kontrol ettirmek istediğim mailler olsun ya da herhangi bir şey olsun direkt onu kontrol ettiriyorum. Gayet kolay oluyor. Aslında bir yandan güzel, bir yandan da, eee, kolaycılığa alışıyormuşuz gibi geliyor ama bence Kesinlikle ama bence eğitim sisteminde en kötü şeylerden birisi kesinlikle sınav sistemi. Özellikle Türkiye için, emm, bence aynı yollardan geçtik diye düşünüyorum. Eee, büyük stresler, fenaydı gerçekten.
He he. Hı hı. Hıh, hıh. Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet, değil mi? Tembelliğe itiyor bizi. Hı hı. Hıı. He he. Hı hı. Doğru. He he. He he. Evet, gerçekten k sana katılıyorum. Tabii ya. E, lise sınavı ayrı stresli. Yok, işte, üniversite sınavı ayrı stresli. Üniversite de ayrı stresli. Yok efendim, işte, girdiğimiz quizler, yok yazılılar, yok sözlüler. Hani her şey için bir çabalamamız gerekiyordu ve insanlar arasında bu da yarış yapmaya itti. Hani, aslında, hani, tabii ki sen 1'inciye 1, 2'nciye 2. diye sıralarsan, en yüksek not alanları sıralarsan herkes 1. olmak, 2. olmak ister aslında. E, d bu durumda Hı, hı, doğru. Yani ve sonrasında bu insanların iş hayatlarına da bu yansımıyor mu sence? Ben bunu çok fark ettim. Yani mesela aynı projeyi yapan arkadaşlarımızla beraberiz, hepimiz aynı gemideyiz aslında. Kimse 1. olmayacak ama böyle bir öne çıkma çabası, daha çok yapma çabası, hani başarılı olma çabası Hani tabii ki başarmak çok güzel bir şey ama hepimiz aslında aynı gemideyiz. Yani benden daha çok çalışarak kimsenin gözüne aslında girmeyecek, değil mi? Ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet, at yarışı gibiydi gerçekten. Hı. Evet. Çok doğru maal Hı hı.

Aynı aynı şekilde eğitim olması gerekiyor ama bir de şöyle bir şey var: Onlar, eee, galiba, eee, kaliteli öğretmenler mi seçiyorlar, bilmiyorum. E, mesela doktorları seçerken bir iyisi oluyor, bir kötüsü oluyor. Her mesleği yapan gibi. Eee, maalesef ki hani, eee, eğitim ve öğretim, eee, işleriyle uğraşanların, eee, tabii ki de, iyisi ve kötüsü oluyor.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Doğru, doğru. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hah. Hah. Evet, aslında, hani, o da gözetilmesi gerekiyor. Aslında devlet okullarındaki hocaların, ne bileyim düzenli olarak mesela, sınava sokulması, ne bileyim, bilgi tekrarının hatırlanması. Ya, ooo, bunlar niye olmasın ki? Mesela, hani, ne bileyim, eb eb bilim bile hani yerinde saymıyor. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Hadi, öğretmenler de her gün yeni bir şey öğrenmese bile, en azından 2-3 yılda bir yeni bir sınava girip aslında, bilgileri tekrar etme şansı yakalasalar. Çünkü mesela öğretmen 1950'lerde, 1960'larda mezun oluyor. Eee, ondan sonra, eee, aynı tempoda eğitim anlatıyor, değil mi? Aslında bu çok mantıklı gelmiyor kulağıma.
Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Aynen. Aynen. Tabii ki de. Mesela benim zamanımda ilk başta böyle bir tebeşirle kullandığımız tahta vardı. Sonra akıllı tahtaya geçildi. Hocaların birçoğu buna adapte olamadı, çok yaşlı olanlar. Sürekli, eee, sınıflardan insanları çağırıyorlardı vs. Hani şunu yapalım, bunu yapalım tarzında. Emm, ama tabii akıllı tahta da açıkçası teknoloji olarak, birçok insanın çok işine yaradı diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hah, hah. Hıh, hıh. Mesela, evet, doğru. Hı hı. Hıı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii, tabii, ya, yaramaz mı? Gerçekten, hani, ben de akıllı tahtalarının geldiği dönemi hatırlıyorum. Hani, hocalarımız kullanmayı bilmiyordu açıkçası. Çünkü onlara kimse bunu söylememişti. Böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor. Hani çocu öğretmenlere, hani, en azından 1 aylık bir kurs verselerdi bunun hakkında, hani, çok daha fazla, hocalar da verim alırdı. Çünkü tahtaya çizmek de gerçekten zaman kaybettiren bir şey, yani açıkçası. Oradan hazır bir görsel kullansa 10 numara olurdu. Eee, zaten bu, hani, sınav sistemine eğer değinecek olursan tekrardan, hani, sanki en iyi test çözebilen, hani, en iyi şıkları hızlıca okuyabilenin kazandığı bir yarış var, değil mi? Herhangi bir bilgi ölçütü ben olduğunu düşünmüyorum. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Ya Kesinlikle öyle. Hı hı. Yan

Kesinlikle yani. Emm, e, şimdi şöyle, ben kendi dönemimden örnek verecek olursam, emm, yani, gerçekten di defalarca kaç test kitabı bitirdiğimi hatırlamıyorum. Yani bir oda dolusu olmuştu. Hızlı bir şekilde çöz doğrusu. E, klasik, eee, Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları oluyor. ÖSYM'nin pardon. Eee, bunları doğru çıkıyordu. Bazen sınav sistemleri değişiyordu. İnsanlar, eee, o yıllara denk geliyordu. Şanssızlığa uğruyorlardı. Bilmiyorum, kötü ya gerçekten, özellikle Türkiye'de.
Hı hı. Hı hı. He he, he he. Hıı, he he. Heh, heh! He he, he he. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Doğru. Oh, evet. Hı hı. Doğru, doğru. Katılıyorum sana s Komple mesela bir konu mesela kaldırılıyordu açıkçası e eee, sınav sisteminden. Bir konu mesela çıkıyordu. Mesela devrim konusu çıkıyordu. Logaritma konusu mesela kaldırılıyordu ansızın. Yani sen yıllarca belki ona emek verdin. Hani, disiplinli çalıştın. Sınavda çıkmayacak bir konu üzerine yoğunlaşmış oluyorsun aslında. O derse bakmayan, başka bir şeye bakan bir çocuk aslında seni geçmiş oluyor. Bu buyük bim benim gözümde rekabetin haksız rekabet olduğunu gösteriyor aslında diyebilirim. Hı hı.
Evet. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Olmaz mı? Evet. E, tabii. Bir de mesela konu olarak matematikte, eee, limit, türev, integral görüyorduk galiba 12. sınıfta. Yani bu zaten limit, türev, integral üniversite matematikte gösterilmesi gereken konulardan birisi. lisedeki bir çocuğa gösteriliyor. aklım hayalim almıyor gerçekten.
Hı hı. Heh, heh! Evet. He he, he he. Hı hı. Doğru, doğru. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Ya, ben tek kelime anladığımı hatırlamıyorum logaritma, türev, integralden. Yani çok ağır geliyordu bana türev, integral. Hani, hatta kimse de bize bunun sebebini söylemedi. Mesela biz bunu niye öğreniyoruz? Yani günlük hayatımızda bu benim neyime yarayacak diye de öğretilmedi. Sadece, "Bunu koy, bu. Bunu koy, bu. Formülü bu, şuyu bu." Çünkü hocalar da muhtemelen bilmiyordu, değil mi? Ne dersin?
Evet, doğ Hı hı. Çünkü sınav. Maalesef öyle. Çok çünkü sınav. Sınavda bu sorulacak. Eee, iyi bir yere geçmek istiyorsanız bilmek zorundasın.
Hı hı. Hı. He he. Heh, heh! Aynen böyle. Ya, evet, gerçekten çok gereksiz zaman kaybedi Bir şey katmadı ileriki hayatımıza da. Ya, bir de mesela beden eğitimi dersleri, Almanca dersleri olurdu. İngilizce dersleri olurdu. Hani, olurdu. Li menüde vardı. Hani, list li li listemizde vardı ama dersler yapılmazdı, değil mi? Böyle, hani, herkes soru çözerdi. İlgi verilmezdi. Mesela ben şu anda Almanya'ya geldim ve keşke mesela okulda adamakıllı Almanca öğretilseymiş de ben en azından A0'dan mesela başlamasaydım. Yani en azından bir adımı soyadımı, bir ne yaptığımı söyleyebilecek kadar Almancayla en azından gelseydim, değil mi? Ne dersin?
Saçma sapan bir şey. Var. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.